Sag mal, was macht denn für dich eine gute Nachbarschaft aus?
Ja, 'ne gute Nachbarschaft fängt damit an, dass man sich erst mal 'n bisschen kennt, zumindest die umliegenden Nachbarn, dass man zumindest mal schon mal hallo gesagt hat. <chuckles>
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall immer schon mal ganz gut. Ähm, lebst du denn in einer Großstadt oder lebst du eher so mehr dörflich? Wie ist 'n das bei dir?
Genau, eigentlich lebe ich 'ner Großstadt, aber ich musste jetzt aufgrund von ja ja, sagen wir's mal so, also, in Berlin findet man halt nicht so schnell so 'ne Wohnung, ne? <chuckles> Da bin ich so 'n bisschen halt ja. Und dann, äh und jetzt ganz verrückt, äh, jetzt wohne ich in 'nem Haus <chuckles> in Brandenburg. Genau, äh, habe da ja, mit meiner Frau zusammen, ja. Habe keine Kinder, ähm, aber eigentlich wollen wir schon wieder ins Zentrum gehen, aber das hat jetzt noch nicht geklappt, und jetzt sind wir so 'n bisschen ländlicher.
Mhm. <chuckles> Ja, man hat gehört, dass es sehr schwierig ist, ja. <chuckles> Ah, okay, ganz für dich? Oder mit Familie? Okay, verstehe. Mhm. Ja. Okay, und wie sind denn deine Erfahrungen? Also, hast du jetzt da, wo ihr ländlicher wohnt, schneller Kontakt zu den Nachbarn herstellen können als jetzt in Berlin drin? Wie ist 'n da so die Erfahrung?
Ja, ich habe den Eindruck, hier ist das auf'm Land irgendwie selbstverständlicher, dass man sich so kennt, auch mal grüßt, mal kurz quatscht. Ähm, hier ist das Leben halt nicht so schnell wie in der Stadt, ne? Man nimmt sich halt 'n bisschen mehr Zeit und, äh, ja, auf 'ne so in der Stadt ist 'n bisschen alles 'n bisschen anonymer und trotzdem war's mir da 'n Anliegen, auch mal hallo zu sagen und, äh, genau, nach Möglichkeit, auch 'n gutes Verhältnis zu pflegen.
Mhm. Ja. Das stimmt.

Äh, als Kirche oder wir jetzt als Privatleute?
Mhm, als Kirche.
So. Ne, doch da haben wir auch so, äh, Sachen, die wir dann so gemeinsam gestalten. Also, wir machen zum Beispiel einmal im Monat, machen wir 'n LEGO-Gottesdienst, und da laden wir natürlich auch Nachbarn und alle möglichen Leute ein dazu in der Stadt. Oder wir sind wir haben so 'n Bürgerpark und dann machen wir so Open-Air-Gottesdienste im Sommer mit Musik und den Ganzen, und dann gesellen sich Leute mit Bierchen dazu. All das ist so, wie wir das so machen, ja.
Mhm. Ah, verstehe. Ja. Schön. Da lernt ja. Da lernt man mhm, da lernt man bestimmt auch noch mal mehr von seinen Nachbarn kennen, oder? Oder man sieht Personen, die man noch gar nicht gesehen hat und merkt dann plötzlich, oh, die Person wohnt eigentlich nur einen Hauseingang weiter oder so, man hat die noch nie gesehen, ja. Würdest du sagen, so was ist auf jeden Fall förderlich für 'ne gute Nachbarschaft?
Ja, voll, ja. <chuckles> Mhm. Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, das größte Problem, äh, um 'n um, wi ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Satz jetzt, äh, machen wollte. <chuckles> Also, ich sage mal, so 'ne 'ne gute Nachbarschaft, äh, ist eine Nachbarschaft, die sich halt kennt und wahrnimmt. Und bevor man sich wahrnimmt es gibt dieses Sprichwort und das sagt: „Äh, jeder Fremde ist nur ein Freund, den man noch nicht kennengelernt hat.“ Und wenn man das Ganze auf 'ne Nachbarschaft überträgt, dann glaube ich, dass ist ähnlich so, wenn man man sagt: „,Äh, der Nachbar ist irgendwie fremd.“ Aber wenn man ihn dann kennenlernt: „Ah, ist ja doch ganz korrekt, ist doch ganz cool.“ Und, dieser 1. Schritt, den macht man halt nicht tatsächlich, ne, zu diesem Kennenlernen.
<chuckles> Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Ja, ist auf jeden Fall 'n schöner Spruch. Mhm. Ja, es ist sehr anonym geworden, dabei kann's echt sehr, sehr schön sein, wenn man so 'n wenigstens 'n bisschen Kontakt zu seinen Nachbarn hat. Grade auch, wenn man kurz mal 'n bisschen Hilfe braucht für irgendwas oder es echt nur 'ne Kleinigkeit ist, macht es das Zulam Zusammenleben wahrscheinlich viel angenehmer auch einfach, dass man sich nicht so anonym fühlt, ja. Sehr interessant auf jeden Fall und, ähm, danke, dass du deine Sicht und deine Erfahrungen so schön geteilt hast.
Mhm. Ja. Mhm.